देखिए, मतलब ऐसे में ना मुझे लगता है कि प्रोफ़ेशनली आपको बात-चीत करनी चाहिए। मतलब व जैसे मान लीजिए ईमेल के माध्यम से, या फिर एक फिर से 1 बारी जैसे अ, जितना मुझे पता है कि अ, जितने भी आपके ऑफ़िशियल वर्क है वहाँ पे ना 1 वार्निंग चलती है। वार्निंग छोड़ लीजिए 1 बार तो व्यक्ति को बताया जाता है कि ये तुम्हारे अंदर दिक्कत है, तो तुम इसको ध्यान रखो ऐसे अगली बार ना हो। तो मतलब वो जो एक हाँ जी।
जी, ये क मतलब आपको क्या लगता है जिसके कारण ये हुई है उसको बातें करनी चाहिए, या फिर जो है उसको मैनेजर जो है वो बातें कर सकता है इन दोनों दन जिन लोगों के बीच जो है गलतफ़हमी हुई है, दूर करने
देखिए य यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, ये निर्भर करता है कि हाँ ये निर्भर करता है कि आप किस पद पे हैं? मान लीजिए 1 मैनेजर हैं, वो तो सीधा बात कर सकता है। पर अगर एक एक आपका और टीममेट है कोई, उसे दिक्कत है तो वो अगर सीधा बोलेगा ना क्योंकि वो दोनों देखिए ना 1 ही पद पे हैं इसमें आपसी जो मनमुटाव है वो बढ़ भी सकता है। तो ऐसे में ही दूसरे व्यक्ति को चाहिए कि अपने मैनेजर को बताया जाए, क्योंकि ऑफ़ ऑफ़िस की एक हायरार्की होती है ना, उसके अंदर आप पहले अपने बड़े से बात करते हैं फिर बड़ा छोटे से करता है बात, है ना? ऐसे नहीं कि आप सीधे-सीधे बात कर सकते हैं। तो वो अपने मैनेजर से अ, जो है संवाद करे, कम्यूनिकेट करें, तो वो जिसमें दिक्कत है व्यक्ति के अंदर वो उससे बात करेगा और उसके बाद मुझे लगता है कि सफलतापूर्वक वो सुन सकता है। बिल्कुल, बिल
हाँ, ये तो है। यही बात तो सही है, हुँ। जी, बिल्कुल, ऑफ़िस में तो पॉलिटिक्स भी काफ़ी चलता रहता है तो कोई तो बोलेगा ही नहीं कि मतलब उसने ऐसी कुछ गलतफहमियाँ पैदा की है या फिर कोई मानता नहीं है अपनी गलती को अ, बिल्कुल सही कहा आपने और काफ़ी सही अच्छे से बताया कि कैसे हम जो है अ, जो है बड़े जो हैं मैनेजर को जो है इस जगह इन्वॉल्व करके, चीज़ों को बेहतर की जा सकती है। अ, ये किस तरह का मीटिंग वग़ैरह ऑफिस में जो है होता है उस समय भी ए इस तरह की चीज़ें कि करना जो है लाभदायक होगा आपको क्या लगता है? मतलब एचआर को भी इन्वॉल्व करके या फिर केवल मैनेजर से काम चल जाएगा। आपको क्या लगता है?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। देखिए मतलब <chuckles> मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा, कि जैसे 1 ऑफ़िस के यहाँ चलता है ना वहाँ पे ऐसे रहते हैं कि आपको 2 से 3 मौके दिए जाते हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 मौके होते हैं। तो ऐसे में मतलब कि जब तीसरा मौका आपको हो गया तब सारे की सारी पार्टियाँ इन्वॉल्व होंगी, पहले में हो सकता है कि मैं आपको पर्सनली बोल दे अगर आपकी अच्छी बात-चीत है उनके साथ, वो आपको आराम से समझा जाए। अगर नहीं भी है फिर भी ना एक बार तो सारे बोलते हैं, क्योंकि देखिए ना व्यक्ति इंसान एक मनुष्य है, मानव है, गलती तो कर सकता है, है ना? गलती बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, जो भी आपकी फ़ॉर्मल जितने भी संवाद होते हैं उसमें ऐसे ही रहता है मेरे हिसाब से तो मैंने देखा है कि पहले में ना पर्सनली बोला जाता है दूसरे में थोड़े और लोग इन्वॉल्व होते हैं, तीसरे में फिर या तो आपको निकाल देंगे या तो बिल्कुल बहुत-सी पार्टी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि अपनी गलती को पहले भी अ, मौके पे ही सुधार लेना चाहिए। जी।
<chuckles> अच्छा। हुँ। अच्छा, सही बात है। हाँ, तो उसको मौका दिया जाता है कि अपनी गलतफ़हमी जो है सुधार लो नहीं तो फिर अपनी गलती मान लो ताकि दोबारा ना करो, सही है।